जी, तो मेरी समस्या ये है कि जब मैं अ अ, अपने महावि जब मैं एक महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त क्या था कि अ, मुझे जो मेरे अ, ऊपरी कक्षा क क कक्षा के जो अ, छात्र लोग क थे थे जिन्हें सीनियर कहते हैं तो वो मुझे बहुत परेशान करते थे। और मैं एक अलग जगह से वहाँ गया था पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत दिक्क़त होती थी, वहाँ पे उनके साथ घुलने-मिलने में क्योंकि अ, हर वक्त रात को रात के अ, 3-3 बजे तक रैगिंग करना और फिर अ, लगातार करना और फिर सुबह तक अ, छोड़ना नहीं फिर, क्योंकि फिर वो चुबह सुबह हमको छोड़ते नहीं थे तो हम लोग को फिर हो क्लास जाने में दिक्कत होती थी। तो वो एक ना दिमाग में बैठ गया था बहुत बुरी तरह तरह से, आज भी मुझे वो चीज़ अ, बहुत खलती है और कहीं न कहीं वो एक आपको पता होगा कि हॉस्टल में कल्चर होता है कि वहाँ पे सब अ, बैठ के मतलब सब अ, नशा भी करते हैं, है ना? तो वो भी मेरे दिमाग में एक रह गया कि ना मैं नशा कभी करता नहीं हूँ, तो फिर वो ज़बरदस्ती मुझे बोलते थे कि तुम भी करो, तुम भी करो, तो वो एक टॉर्चर जैसा मुझे फील होता था वो आज भी मुझे होता है।
हुँ, हुँ। हुँ। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल आपकी अ, परेशानी और परिस्थिति दोनों का मतलब एक समझ आ रहा है और देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। कई बार म एक ज़माने में हुई वाली चीज़ें भी हमारे दिमाग में बस जाती है और बहुत लोगों को इस चीज़ से परेशानी भी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस परेशानी से कुछ न कुछ करके निकल जाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आप चिंता ना करिए इस चीज़ का भी समाधान है और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उस जड़ तक पहुँच पाएँ। लेकिन मैं आपको किसी भी प्रकार का सुझाव दूँ, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना कि मैं आपके आपसे आपकी परिस्थिति के बारे में और अच्छा एक कह लीजिए कि ज्ञान ले लूँ। तो आप मुझे कुछ चीज़ें का चीज़ों का जवाब दीजिए, पहली चीज़ मुझे आप ये बताइए कि क्या कोई ख़ास घटना हुई थी आपके साथ या ऐसे कोई अनुभव था जो सही में आपके मतलब वो जब भी आप परेशान होते हैं वही घटना आपको याद आती है?
जी, बिल्कुल अ, मतलब अ, हुआ कुछ ऐसा था कि मैं जब नया-नया एक्चुअली अ, हुआ क्या कि मैं अ, जब यहाँ रहता था, जहाँ पे अभी मैं हूँ, है ना? तो यहाँ एक जगह मैंने एग्ज़ाम देने गया था मैं, जे डबल ई का एग्ज़ाम था वो। तो, रात को आते-आते मुझे बहुत ले अ, देर हो गई और मैं जब बस स्टैंड पे उतरा, तो मैंने अपने पप प पापा को फ़ोन किया और फ़ोन करते ही मैं रोने लगा। तो मेरे पापा बोले कि रो क्यों रहा है, क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे बहुत डर लग रहा है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब तू आज इतना बड़ा होके जिस शहर में तू 20-22 साल से रह रहा है और वहाँ रहने के बाद भी अगर तुझे रोना आ रहा है, कि तू घर कैसे जाएगा सोच रहा है, तो फिर तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तुझे अपने अंदर ये हिम्मत लानी पड़ेगी। तो मैं वो बात जो थी मुझे बहुत ठेस की और उसके बाद फिर मैं ये शहर को मैंने सोचा कि नहीं अगर मुझे अपने आप को सच में सुधारना है, तो मुझे ये शहर छोड़ना पड़ेगा और फिर मैं शहर छोड़ के एक दूसरे शहर में चला गया पढ़ाई करने के लिए, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ का जो एक अ अ, नियम-कानून थे, वो बहुत अलग थे हमारे यहाँ से, वहाँ का जो बोली थी, बात करने का जो शैली होती थी, वो भी बहुत अलग होती थी। तो, जब मैंने वहाँ पे एक कॉलेज जॉइन किया और उनके हॉस्टल में जब मैं गया तो मुझे वहाँ पे वो बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को लेके कि ये बाहर से आया है तो इसको और परेशान करो। फिर वहाँ क्या होता था ना कि मान लीजिए रात के 12-1 बजे तक तो वो रैगिंग करते थे, फिर वो गर्ल्स हॉस्टल से फ़ोन आता था कि, अब उन लोग इन लोग को इधर भेज दो, तो फिर हम लोग को वहाँ जाना पड़ता था फिर वो लोग रैगिंग करते थे। और मैं अ, सही कहूँ तो मुझे मैं बिल्कुल इस बात से मुझे दुःख नहीं है कि मैं रोता था, मैं मैं पप अ, पापा जब मुझे फ़ोन करते थे तो मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन मैं वो रोना दबा के उनसे बात करता था कि अ, मतलब मैं ठीक हूँ, वो मुझे पूछते थे कि तू ठीक है? लेकिन मुझे ठीक तो तू लग नहीं रहा है लेकिन मैं कहता था कि नहीं मैं ठीक हूँ अ, मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं पूरा ठीक हूँ और मैं अ अ, बहुत रोता था और वो रोना मुझे आज भी याद है, है ना? तो वो कभी-कभी मुझे ए याद जब आती है तो मुझे बहुत अ अ, दुःख पहुँचता है और मैं उस चीज़ को अ, स अपने अंदर आज भी मैं उस चीज़ को लेके चलता हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे अपने अंदर से वो चीज़ निकालनी है लेकिन मैं निकाल नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक फ़ेज़ था मेरे अंदर क्योंकि क्या होता था ना कि जो वहाँ पे जो हमारे अ, जो हमारे जो सर हुआ करते थे, तो अ, वो लोग भी ना अ, ऐसे मतलब परेशान करते थे जैसे कि, हम लोग जब उनको बोलते थे कि ऐसे हमें परेशान किया जाता है हॉस्टल में। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं ये तो यहाँ का एक नियम है और आपको करना पड़ेगा, है ना? वो आपके सीनियर्स है, तो वो थोड़ा-बहुत तो आपसे अ, घुलने-मिलने के लिए ये सब चीज़ें करेंगे ही। तो मैंने उनको कहा भी था कि सर अ, घुलने-मिलने के लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऐसे मतलब किया जाए कि अगर आप चल के जा रहे हैं और आपका सीनियर सामने से आ रहा है तो आप अपने अ, शर्ट के अ, पहले बट अ, पहले अ, हिस्से को पहले बटन को देख के आप चले, ताकि आप उनके आँखों से आँखें ना मिलाएँ, ऊपर उसके बाद आप जब भी कॉलेज के अंदर घुसे तो आपको अग आप अगर गाड़ी में है चाहे कार लेके आए हैं, चाहे बाइक लेके आए हैं, आपको धक्का मार के ही अंदर लेके आना है, आप गेट के अंदर चला के ला सकते नहीं है, जब तक आप सीनियर नहीं बन जाते। तो ये सब चीज़ें थी फिर अ, हमारे में क्या है कि मूँछों को काटा नहीं जाता, है ना? तो वो वहाँ कहते थे कि आप मुँछ भी काट के आओ, पूरा क्लीन एकदम सब कुछ साफ होना चाहिए, आपके चेहरे पे बिल्कुल भी बाल नहीं होना चाहिए। कि हम अ, मैनेजमेंट स्टूडेंट थे। तो वो जब ये सब चीज़ें बोलते थे तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दुःख होता था, मैं वो बता सकता नहीं वो दुःख कितना होता था। लेकिन बहुत ज़्यादा होता था और मैं उसे अ, हमेशा हर दिन जूझता था, मतलब देखिए कि ना ऐसा, एक दिनचर्या हो गया था कि मैं सुबह उठूँगा 7 बजे अ, और फिर 7-8 बजे उठता था, फिर कॉलेज जाता था 9 बजे का कॉलेज हमारा होता था। वहाँ जाने के बाद अगर लेट हो गया और मेरा अगर कपड़ा एकदम साफ-सुथरा है सब कुछ सही है, फिर भी वो जो सर कुछ होते थे वो पता नहीं उन्स उनको मेरे से क्या दिक्कत थी वो आएँगे, मेरा कॉलर चेक करेंगे, तो कॉलर में कभी-कभी थोड़ा बहुत गंदगी रह जाती है। तो बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा कॉलर गंदा क्यों है? ऐसा क्यों है? मतलब उन्होंने एक टारगेट कर लिया था मुझे और मैं ना उस ऐसा मुझे लगा था कि मैं किसी जेल में बंद हो गया हूँ। और एक तो मैं वहाँ से भाग के आया था अपने घर से, भाग के अ, मतलब भाग के कहना चाहूँगा कि मतलब मैं एक तो वहाँ से आया था कि मैं कुछ अपने आप को बदलूँगा, लेकिन मैं यहाँ आके और भी अंदर दबता जा रहा था और फिर उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल हुई इन सब चीज़ों से निकलने में। तो वो जब भी वो एक एक तरह से मैं कहना चाहूँगा एक ट्रॉमा मेरे दिमाग में रह गया, और आज भी जब मैं इन सब चीज़ों को सोचता हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं रोना आता है और मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो मैं कैसे अपने अंदर, इन सब चीज़ों को सही करूँ और मैं जब दोबारा किसी नए जगह पे जाऊँ, तो मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाऊँ और उनके साथ घुल-मिल पाऊँ?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।
अ, उनके अ अ, सीमाओं का सम्मान कर पाऊँ।
हुँ, देखिए बिल्कुल मुझे समझ आ रहा है, और बिल्कुल मुझे बहुत दुःख भी हुआ ये जान के कि, ऐसी परिस्थितियों से आपको निकलना पड़ा, ऐसी परिस्थितियों में रह के आना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीतती है, और बहुत मुश्किल भी होता है। हाँ, पर देखिए ऐसी परिस्थिति में आपने क्या किया था मुझे ये जानना है कि क्या आपने अपनी ओर से उम्म, कोई ऐसा प्रयास किया था इन चीज़ों को रोकने का, किसी को बताने का, या अम्म, डट के लड़ने का? या कुछ भी अ, प्रयास किया था आपने अपनी परिस्थिति को रोकने के लिए?
जी, मैंने जै जै जैसा कि आपको मैंने बताया मैंने हमारे वहाँ पे जो अ, जो हमारे सर हुआ करते थे मैं उनको बताता था कि स ऐसा सब मेरे साथ हो रहा है लेकिन वो कुछ सुनते नहीं थे, वो इन सब चीज़ों को नकार देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कि ये वो, उसके बाद मैं घर में तो बोल सकता नहीं था। क्योंकि मतलब एक तरह का मैं उनको टेंशन देना नहीं चाहता था, अ, कुछ किसी भी तरह का कोई दवाब देना नहीं चाहता था, तो मैंने उनको ना ही बल बोलना समझा। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं अ अ, मेरे को सुसाइडल थॉट्स भी आए, बहुत बार मुझे जान देने की भी नौबत ऐसी आन पड़ी लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, ज़िन्दगी इतनी इतनी छोटी नहीं होती और इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाती, है ना? ये सब जो चीज़ें हैं ये हमको मुझे खुद ही झेलना पड़ेगा और मुझे खुद ही इनसे निपटना पड़ेगा, और अगर मैं इन सब से ची से खुद नहीं निपटूँगा तो कहीं न कहीं मैं इ अ, इन्हीं चीज़ों में सब घुल के रह जाऊँगा। तो फिर उसके बाद जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो फिर मैंने खुद ही इसको अ, इसको और निक इससे बाहर निकलने की मैंने कोशिश की, जैसे कि जब वो मुझे कुछ बोलते थे, तो मैं उसको अ, हँस के लेता था, फिर मैं उसको और दुःख के तरह से लेता नहीं था तो कहीं न कहीं फिर वहाँ भी वो चीज़ें कम हो गई। जब उन्होंने देखा कि अब इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो फिर वो उन्होंने वो वो करना भी उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन वो कभी-कभी आज भी मेरे अंदर वो चीज़ें रह जाती हैं, तो जैसे बहुत चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, उसमें से ये भी एक चीज़ है।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी देखिए बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बातें। आपकी परिस्थिति अ, सुन के मुझे बहुत बुरा भी लगा कि आपको अ, ऐसे दिन देखने पड़े ऐसी जगह से आप निकल के आए हैं। उम, जो अपने आप में मैं कहूँगा एक तो आपकी बहुत बड़ी बहादुरी भी है। इसमें अ, कहीं न कहीं ये भी झलकाता है कि आप मानसिक रूप से कितने अ, ताकतवर हो कि आप अ, म थोड़ी मतलब चीज़ों को अम एक इस प्रकार से लिए एक चुनौती की तरह लिए आप चीजों को। और अभी तक इस चीज़ को अपने दिमाग से मतलब जूझ रहे हो। तो देखिए उम, अ, पहली बात मैं आपको ये दूँगा सुझाव में। अ, सबसे पहली बात मेरा सुझाव आपसे यही रहेगा कि, <clicks tongue> आप कभी-भी अ, जब भी आपको आज भी वो वाले विचार आते हैं, तो आपको अपने जीवन में बाकी जो सकारात्मकताएँ हैं उनके पीछे भागना पड़ेगा। आपको अ, याद करना पड़ेगा जिस कह लीजिए कि कोई-सी भी ऐसी अ, याद हो आपकी जिसमें आप बहुत खुश हो। वो वाली 1 मेमोरी को आपको पकड़ के बार-बार उसके बारे में सोचना पड़ेगा तो आपको अपने अंदर ख़ुद से सकारात्मकता भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब भी देखिए अ, मन में ऐसे विचार आते हैं कि जहाँ पे आप पुरानी म परेशानियों से आज भी जूझ रहे होते हो तो व्यक्ति को आगे ढकेलने वाली एक ही चीज़ होती है और वो होती है कि उ जो उसके आजू-बाजू के वो लोग होते हैं जो अ, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं जैसे अगर आप के बहुत अच्छे-अच्छे कुछ यादें होंगी आपके घरवालों के साथ तो उन सब चीज़ों को याद करिए। और कहीं न कहीं देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि ऐसी परिस्थितियों में आप अगर अंतर्मन से सकारात्मकता नहीं ढूँढ पा रहे हैं तो आप बाहर से लीजिए। आप अपने चाहने वालों के साथ समय बिताइए। आप अपने घरवालों के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए। आप अपने दोस्त यारों के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए। इसके साथ-साथ मैं ये भी बोलूँगा कि आप उम, बहुत अच्छा इस्तेमाल कीजिए अ, सोशल मीडिया का इस प्रकार से कि आप यूट्यूब वग़ैरह पे ऐसे-ऐसे वीडियो देखिए जो आपको कहीं न कहीं सकारात्मकता दे। ऐसे-ऐसे अ, वीडियोज़ देखिए जहाँ पे आपको कहीं न कहीं एक अ, धैर्य मिले, सकारात्मकता मिले और आप और आगे आगे अच्छे से बढ़ पाएँ। एक और चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए अ, आप अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का हॉबी लाइए। क्यों? क्योंकि हॉबी में भी मैं अगर आपको सुझाव करूँ तो आप अगर कोशिश करिए आप गाने का चयन कर सकते हैं या किसी संगीत के अ, कला की चयन कर सकते हैं चाहे वो कोई उम, बजाना हो, गाना हो कुछ भी हो परंतु संगीत एक मात्र ऐसी चीज़ है जो मन को हमारे शांत करती है और दिमाग को हमारे स्थिर करती है। तो ये अ, संगीत का मुझे लगता है आपके जीवन पे एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है चाहे आप किसी प्रकार का बजाइए अ, कुछ भी बजाइए हारमोनियम बजाइए म कैसीओ बजाइए लेकिन आप कोशिश करिए कि कुछ प्रकार का संगीत कर पाएँ। एक आख़िरी सुझाव मेरा आपसे यही रहेगा कि आप कोशिश करिए कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं तो आप मदद लें। मदद से मेरा मतलब है आप थेरेपी जाए थेरेपी बहुत काम आती है लोगों को और बहुत अच्छे से लोग इस परिस्थिति से निकल भी पाते हैं। बाकी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मेरे दिए हुए सुझाव आप करिए और मुझे आशा है कि आप इन परिस्थितियों से आराम से निकल पाएँ। और मेरी शुभकामनाएँ भी हैं आपके साथ।
जी, मुझे आपकी सुझाव सुन के बहुत सुकून मिला और मैं, बिल्कुल इन चीजों को करना चाहूँगा और मैं करूँगा। मुझे आशा है कि मैं इन चीजों से बाहर निकल पाऊँगा। धन्यवाद आपका सुझाव देने के लिए।